مش عارفة والله بس ممكن، لإن أنا حاول عملت نَفس الخطوات بالضبط، بالضبط، وما بتجيش نَفسها، حتى إحنا مَرّة عملنا كده، كنا قاعدين مع بعض فقلنا نعمل حاجة مخ يعني تضحّك يعني وحاجة دمّها خفيف، قلنا إن أنا هاقوم أطبخ الفراخ بنَفس طريقة تيتا، وتيتا هتطبخها، لمّا كنا متجمّعين عند تيتا، نَفس المطبخ، نَفس أ نَفس بوتاجاز تيتا، نَفس كُلّ حاجة.
آه. حلو. آه. أنتم عايزين تقارنوا بقى ما بين الاتنين، ت تشوفوا بقى إيه ال إيه المختلف، حلو أوي والله، حصل إيه؟
أيوه. عملناها مقارنة، إحنا كانت كنا عازمين ناس كتير، فقلت لتيتا: "استني بقى مش هتطبخي أنتِ كُلّ الفراخ، أنا هاطبخ نُص، وأنتِ نُص علشان أعرف ونقدّمهم في أطباق زي بعض بالضبط، بحيث إن اللي بيقعدوا بقى يتّريقوا عليَّ من ولاد خالتي وكده ما يقدروش يقارنوا"، فاللي هو أفضل أنا بقى اللي هو أنتم أصلًا بتقولوا أي كلام وهُم نَفسهم، عملناهم
جميل. آه. آه مستنيين بقى مستنياهم يعملوا ال مستن مستنياهم يعني يدوقوا الأكْل، فيلاحظوا إن الأكْل ده هو هو بالملّي، فت ساعتها تثبتي لنَفسِك بقى إن أنتِ أكلِك حلو، طب حلو والله، وإيه اللي حصل؟
ما يعرفوش بقى يقرأوا. أيوه. بالضبط. اتجمّعنا والعزومة بدأت، وخلاص تيتا بتصُب المحشي بقى و وجايبين الفراخ من جوا اللي هو أنا طابخة وهي طابخة.
جميل.
فعلًا كُلّ الناس بقت بتختار الطبق بتاعها، وأنا وتيتا واقفين نضحك كده و <laughs> فعلًا ال أنا استغربت، طب هي نَفس الطعم بالضبط! هُم ما هُمش عارفين، أنا وتيتا بس اللي كنا عارفين، وولاد خالتي عارفين بس ما يعرفوش أي طبق.
<laughs> يعني نَفس كل حاجة. آه.
نَفس كل حاجة بالضبط ونَفس مش قادرة
يعني هُم عارفين إن في طبقين بس مختلفين، ولكن ما يعرفوش مين بتاع تيتا، ومين بتاعِك أنتِ.
أيوه، هُم عارفين إن إحنا الاتنين دخلنا المطبخ نطبخ مع بعض، وعارفين إن أنا قايلة لها هاعمل الفراخ أحلى من بتاعتِك، <laughs> ك كان الطبق بتاعها خلص، وبتاعي لسه ماليا فبعدين خالي بيقول لها: "آمم، الطبق ده ليه مختلف؟ ليه طعمه مش زي ده؟"، قعدنا نضحك بقى جامد أوي أنا وهي، وهي تقول أصل طبخت دي الأوّل، ما هي مش عايزة تحرجني. <laughs>
امم. مع ذلك كان بيختاروا برضو الطبق بتاع <laughs> طب آآ آه. الله! على الله. آه، صحيح والله، كتّر خيرها، بس تفتكري في ح طب إيه طب إيه اللي غيّر، طب أنتِ م هل عندِك شكوك مثلًا يعني في حاجة أنتِ عملتيها غلط، في حاجة أنتِ مثلًا خطوة هي مخبيّاها عليكِ كأنها وصفة سرية كده، والّا تفتكري هو بس مُجرّد إيديها في الأكْل ونَفَسها على الأكْل هو اللي بيفرق؟